Evet, sonucunda bir ürün ortaya koyup belki bunun bir ticarete çevirme de olabilir, bazıları bunu da yapıyorlar. Yani, hobilerini ticarete çevirenler var. Yani, o da ayrı bir konu bence. Son sonrasında da konuşulabilir. Gerçekten de yani, hobisini ticarete çevirip para kazanan insanlar var. Yani, onu bir meslek hâline getirenler var. O da çok böyle, eee, muazzam bir geçiş bence ama bizim ki şu an sadece işte dediğim gibi ruhsal veya fiziksel rahatlama için
Hı hı. Oluyor tabii, tabii. <chuckles> Var gerçekten. Evet. Hı hı. Elbet, doğru. Evet. <giggles> Kendimizi rahatlatma ve düzenli yapma aşamasında, evet yani, hani
Aynen öyle. Yani, zor da olsa zaman ayırıp bir şeyler yapmak lazım. Eee, güzel oluyor bence, çok güzel oluyor. Çu ben çok mutlu oluyorum yani.
Doğru, doğru. Kesinlikle ya. Bir de böyle hani belli bir süre devam edilen hobilerin de yani bir noktada böyle hayatın parçası olduğunu da düşünüyorum yani. Hani, işte senin basket öyle olmuş, benim için yoga öyle oldu. Böyle bir, eee, kanaatim de var yani, bu anlamda. Ben de
Aynen öyle. Evet. Teşekkür ederim. Hıh. Hıh.

<sneezes> Pardon. Eee, vakit ayırmak her zaman kolay olmuyor. Ya, bunun tabii onu iyi şey yapmak lazım. Bir organizasyon kolay değil. Onu net söyleyeyim yani. Organizasyon kolay değil. Özellikle takım oyunları için organizasyonu aşabilirseniz vakit ayırma konusu biraz daha şey olabiliyor, kolay olabiliyor. Yani daha böyle bir, ııı, s standart saatler falan belirleyip yapılabilirse, tabii burada aile faktörü var. Ailenize de zaman ayırmak zorundasınız. Orada bir dengeyi şey yapmak zorundasınız. Yani, evdekilere de.
Hı hı. Hı hı. Eee, takım işlerinde evet. <chuckles> Hı hı. Hı hı. Eee, işte, evet. E, doğru. İşte, o yüzden kendi başına da yapabildiğim bir şey olması lazım hayatta hani. İşte,, yani, <chuckles> ama ben biraz şöyle bir şey var mesela, benim de küçük bir çocuğum var, yani, zaman ayırmak, mesela çoğu insan şey, benimkinin yaşında çocuğu olan çoğu insan, onu yapamıyorum, bunu yapayım, diyor. Ben mesela bunu yapabilmek için sabah 5'te kalkıyorum ama, yani, evde kimse uyanmadan. E, çocuk uyandıktan sonra o gürültü patırtı, hani onun ihtiyaçları falan, eee, arasında imkânsız. Çok ufak çünkü çocuğum, yani. Eee, yani insan, hani, isteyince, hani, bir şeye gerçekten gönül verdiğinde bence vakti yaratıyorsun, yani, hani ama o
Eee, seninki biraz şey, güzel yani. Evde bir odaya çekil, eee, yap, güzel bir şey yani. Hı hı. Evet. Hımm. Anladım. Anlı Evet. Anlı Sen Evet Aynen öyle. Yani, o konuda v zorlukları aşmak için biraz özel gayret göstermek gerekiyor, eee, anladığım kadarıyla.
Hı hı. Tabii. Yani, yoksa işte aile hayatı, iş hayatı Şimdi benim, hanii e, full-time işim var, başka iş yapıyorum, çocuk var, yani, g geliyor, eşim var. Eee, yani, bunu eğer ki, böyle, ekstra bir zaman o, yani, bahane bulmaya kalktın mı bence o gider yani. Hani, bugün şu var, bu yarın bu var falan hiçbir zaman bulamazsın ama, işte, bunu bence hayatın bir parçası hâline getirmek, hani, hobi dediğin şey hakikaten eee, ve sana kattığı değeri de görmek önemli yani. Rahatlatıyor mu seni, iyi hissettiriyor mu?
Evet, evet, tabii kolay değil, gerçektende kolay değil. Hı hı. Kolay değil, gerçekten kolay değil. Hı Evet. Aynen öyle. Yani. Aynen öyle. Ya, işte, aileyle işte aileyle şeyi o hobilerin, e, ayrılan zamanda bir denge gözetmek lazım. Yani, öncelikleri de iyi belirlemek lazım, yani, öyle diyeyim. Bazı zaman muhakkak aileye öncelik vermek gerekebilir. Öbürü, yani, rutin bir faaliyet gibi düşün düşünmek gerekir. Ama güzel, kesinlikle, yani, bir hobinin olması, eee, bir insanın böyle bir o uğraş vesilesiyle, yani, bir kafasını, ııı, boşaltması, hem bu fiziksel gelişim adına da olabilir hem ruhsal rahatlama adına da olabilir. Sonucunda belki bir ürün ortaya koyup
Hıı. Hı hı. Hı hı. Tabii. Evet. Hı hı. Hı, tabii canım. Hı hı. Evet. Tabii, ikisi beraber olunca zaten en iyisi, şeyi, öyle oluyor, en devamlılığı olan bence. Hani, hem ruhsal iyi gelecek dediğin gibi hem fiziksel.
Evet. Sonucunda